Ach so, ich äh, das weiß ich nicht. Ich habe, äh, lange nicht mehr klassisches Fernseher geschaut. <chuckles> Also, so, ich das ist wirklich viel zu lange her. Ähm. Aber ja, also, Spongebob ist auch zeitlos, ne? Also, so 'n Klassiker einfach, ne? So, das kennt jeder, damit kann jeder was anfangen, ne? Ich meine, selbst du hast ja davon gehört, ne, und du hast ja auch, also Cartoons sind nix für dich.
Ich auch nicht. <chuckles> Mhm. Ja klar, klar. Ja, und dann man kennt halt, ne, diese ganzen Figuren von Spongebob. Die finde ich schon ganz lustig eigentlich. Die ist schon sehr, sehr gut gemacht meiner Meinung nach. Also d d äh, die Figur von Spongebob, die ist schon sehr <chuckles> cool, ja, so niedlich.
Ja, ich ich meine diese Welt, ja. Äh. Ja, ich meine diese Welt diese Welt, die auch erschaffen wurde, ne? Die ist auch so verrückt, würde ich sagen, ne? Einfach so so 'ne geizige Krabbe und so 'n schlecht gelaunter Tintenfisch und 'ne äh, und 'n Eichhörnchen, das, äh, in unter Wasser lebt mit so 'ner mit so 'nem Astronautenanzug. So, das ist wie also, das ist schon wie kommt man auf so was, weißt du? Das ist so jetzt jetzt sehe ich das so mit anderen Augen und jetzt denke ich mir so: „Boah, das ist so das ist Kreativität pur eigentlich, ne?“ <chuckles> So ne, es ist wirklich, also, so
Okay. Mhm. Mhm. Aber gab es eigentlich ein Ende von Spongebob irgendwie? Wie hat das die Serie überhaupt geendet? Weißt du was vielleicht? Es gibt kein Ende.
Es gibt kein Ende es gibt kein Ende. Ich glaube, es gibt immer noch neue Folgen. Genau, es gibt immer noch neue Folgen und es gibt neue Filme. Ähm. D das ist ja auch so ja, ich meine, es ist 'n Klassiker einfach, ne? Das macht ja auch irgendwie ist das zeitlos. Das gibt's ja es es wird ja immer noch so viel Spongebob geschu äh, geguckt anscheinend, ne, dass sich das immer noch
Gibt es immer noch? Mhm. Auch von heutig also, von von von den Kindern heute?